Ouais c'est sûr, bah, ouais, je je comprends qu'au bout d'un moment, enfin, si si je je comprends que tu sois réticente à à à, bah, toujours le dire. Si ça arrive vraiment très fréquemment, ben, ça va poser problème à la personne, elle va se dire que peut-être, heu, c'est pas intéressant ce qu'elle te raconte.
Ouais. C'est ça, c'est exactement ça, heu, <chuckles> surtout que ah oui, pardon, excuse moi. Ouais, bah bah, en fait, j'ai tendance à oublier, du coup, tout ce qui a été dit, donc imaginons si j'étais pas concentrée, par exemple, le cas, heu, l l qui arrive très souvent, c'est que du coup je vais réussir à revenir dans la conversation en me concentrant, en m m je je réactive les neurones, là, entre eux et heu et je me dis: «Ah ouais, OK, je vais parler de ça» et bah, imaginons 2 semaines plus tard, il me dit: «Tu te souviens on parlait de ça?». Pas du tout, pas du tout. Je ne m'en souviens absolument pas, je me re je me rappelle pas avoir dit ça et c'est là aussi où je me dis: «Bah, ce problème de concentration, si je m'étais» parce que du coup, aussi, à partir du moment où je me remets dans la conversation, je repense à ce enfin je sais pas comment expliquer. Je repense à c comment je suis re rentrée dans la conversion et je suis fière et du coup je pense pas à la conversation. Je sais pas si c'est évident dit comme ça? <chuckles> C'est un bazar-là, ouais.
Donc, ouais, ouais, ça ça peut poser problème. Non, non, vas-y. Mmh mh. Oui. Mmh mh. Oui, oui, je comprends, <chuckles> ouais, ouais. C'est un peu, heu, ouais, c'est un peu les poupées russes où heu, où tu repenses au ouais, ouais, je comprends tout à fait. Bah, ouais.
Oui! Et du coup, je reperds le fil, quoi. Donc heu et du coup, bah, c'est sûr que quand on reparle de ça, bah, non, je ne me souviens pas avoir, heu, avoir parlé de tout ça, quoi. Donc, heu, là, c'est aussi un truc où tu as un petit peu, heu, heu, ouais, heu, socialement, heu, tu as honte, quoi, c'est <chuckles>
Ouais c'est ça peut ouais, c'est c'est vrai ça p ouais, c'est c'est c'est vrai que ça c'est c'est c'est problématique. Après, hem, moi, ce à quoi j'avais pensé, alors peut-être pas, hem, peut-être pas quand tu es avec, heu, une amie, mais, heu, quand tu es, par exemple, dans dans le de dans ton travail ou dans le milieu professionnel, hem, s quand quand tu vois que que que tu vas, heu, on va dire, décrocher, heu, est-ce que tu est-ce que tu as la possibilité, on va dire, de dire: «Bon, bah, je je je fais une pause ou, heu, je vais souffler 5 minutes»? Hem, pour essayer un peu de, heu, comment dire? De de te décharger, en fait, parce que ça ça p ça peut aussi être, heu, bah, je sais pas, des émotions ou quelque chose que, voilà, un un trop plein d'émotions. Est-ce que tu as déjà essayé, on va dire, de, bah, de dire: «Bon voilà là, je suis là, ça va pas, je suis en train de décrocher, vaut mieux que j'aille prendre 5 minutes pour souffler tranquille et revenir, heu, pour être un peu plus concentrée»?
Ouais. Oui.